そうですね。
そうよ、なんかそれでああの、ざるざるだよ。それをざるにあ網目にさ、その子をでてうん、その子があの、ほんとに生涯付き合っていく親友の価値のある自分にとってね、っていうのを、確かめるチャンスでもあるかもしんないね。
言う通りうん。 うん。 うん、ふん。うんうん。 うん。 なるほど、確かに、これから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
そうですね。 うん。あ、ありがとうございます。